É. Pode ser isso também, sabia.
Porque quando você se você, em algum momento, precisa passar adiante alguma v um um desses objetos, escolher com carinho a pessoa que vai receber, e transmitir esse carinho pra essa pessoa, que ela vai cuidar bem daquele objeto.
Uhum. Muito vo você falou um ponto importante. Algumas das roupas, hã, nós demos pra algumas pessoas muito especiais, sabia? Porque a gente sabe que gostavam muito dela e vice-versa, e que vão cuidar e vão usar com amor, sabe?
Vi Já tem aquela aquela relação ali, aquele vínculo.
Isso, isso. Isso, eu acho que isso é super importante, sabe, porque bem ou mal, essas coisas são importante, elas têm um valor muito muito forte, sabe. Não é uma coisa, assim: "Ah, eu esqueci e joguei pra o lado." Às vezes eu conversei já algumas vezes com minha irmã né, "A a hora que tu achar que tá ocupando, que tá atrapalhando, que precisa do espaço, tu fica à vontade." Já falei pra ela, sabe, "Não eu vou vou te entender." Mas eu eu não consigo, eu ir lá e doar, entendeu. Ela mesmo diz: "É, mas tu não pede pra doar, né". E eu digo: "Não não, não. Eu tô dizendo, que eu vou te entender. Eu de vontade de ir lá fazer isso, não vou fazer, porque eu não tenho vontade nenhuma de fazer isso, entendeu, não tá partindo de mim, esse desejo." Mas
Então Sim, sim. Não. Uhum. <laughs> <laughs> Não vai fazer. <laughs> Eu acho que enquanto tem essa essa conexão do carinho, das coisas boas, isso é bom. Eu considero, né, isso bem legal porque, no momento que a saudade aperta e você não tem um objeto daquela pessoa, é muito mais dolorido talvez, porque você tem um abstrato. Às vezes a gente precisa de uma coisa física pra poder se conectar com a memória. A memória, ela é ela é muito dependente do físico, do cheiro, da do que a gente tá vendo ali na frente. Então, i eh eh, a gente precisa desse estímulo.
É. Uhum. É. Com certeza. É. É. Verdade.

É, exatamente, não desaparece assim da noite para o dia, sabe? <chuckles> Mas mas eu conheço, eu vou te falar, eu conheço gente, que é uma amiga que eu tenho, ela doou tudo, e ficou com uma peça de roupa, doou tudo. E aí eu fiquei olhando assim, ela conversando comigo, eu disse: "Olha, infelizmente eu não tenho essa coragem, porque eu olho para aquelas roupas, as caixinhas, as coisinhas, hã não é assim, vou doar para qualquer um, inclusive se eu pudesse eu trazia tudo para mim comigo, entendeu?"
Justo, e e e Existem reações e reações. Não. Não é porque ela conseguiu fazer dessa forma que ela seja melhor ou pior do que você, cada um é um. Agora, vamos buscar uma solução.
Uhum. Uhum.
Eh, nessa casa, <chuckles> eh, nessa casa alguém vive nessa casa?
É não sei se tem né? É. Sim, uma irmã minha que tem a mesma dificuldade.
Que tem a, ah sim então então essa irmã que tem dificuldade vive ali, ok. Bom, vamos lá eh quando vocês têm esse essas coisinhas guardadas ao mesmo tempo que vocês têm ali, vamos vamos usar esse termo, um sa um memorial, não vou dizer um santuário, um memorial, uhum eh dentro do armário, <chuckles> é um memorial fechadinho ali guardadinho. Ao mesmo tempo que você tem isso, você tem aquele vínculo, aquilo faz você se sentirem próximas deles.
É, é. Aham. É dentro do armário, né? <chuckles> É. Isso. Sim, é importante sabia mata a saudade sabe, olha, se lembra.
Ma é muito, é o teu objeto de vínculo está, é isso é é um
Isso.
é um símbolo, é um ícone deles, entendeu? É uma iconografia deles eh
Uhum.

É verdade, eh, quando eu escuto algumas músicas, por exemplo, que a gente pegava e dançava dentro de casa, e sabe assim que a minha mãe era muito alegre, e aí essas músicas me remetem sabe, então, assim, tem coisas também, que não são físicas, mas é a música, o perfume.
Oh. É claro. Mas é como se fizesse o papel do físico, né, a música ou entrando ali no teu ouvido ao vivo na hora, aquela sensação sendo despertada de novo.
Isso. É. É. É, bem isso mesmo, bem isso. Então é por isso que eu te falei. Eu estou mais, eh, abrindo, assim, para você essa parte, porque é uma parte, eu acho que, como tu falou, todo mundo tem dificuldade, eu até entendo, né, mas
Uhum. É claro. Não se cobra, não se cobra, ah, porque fulaninha desfez de tudo, admirável, mas não se cobra, porque também é admirável cuidar bem do que fica.
É, cada um cada um, né. É, é verdade, cada um com cada um do seu jeito, né, não tem que julgar, né. É verdade. Está ótimo.
Entendeu? Exatamente. Enquanto vocês estão confortáveis e se sentem bem com isso mantenha.
É, não está atrapalhando a minha vida porque não im não me impacta no dia a dia, mas, é é um tema, tá chegando a época do Natal que a gente sempre fala, eu estou indo para minha casa, quer queira ou não vou mexer nisso entendeu? Porque eu sempre mexo, sempre dou uma organizada, sempre re sabe, a coisa de estar ali arrumando que era um hábito, que eu fazia quando ela estava aqui e eu continuo fazendo até hoje. <chuckles> É.
Então. Uhum. Aproveita para matar sauda Então aproveita, transforma esse hábito para se aproximar de coração da memória dela
É. É.
e da memória dele, porque de onde eles estiverem, eles recebem essa esse carinho e vocês se conectam.
É. É.
Então isso é muito bonito, isso é muito bonito e, mantenha essa rotina, não desfaz disso não.
É verdade, é. Olha aí, verdadeiro. Está ótimo, olha, super obrigada por me escutar, é uma coisa s tão pessoal, mas assim como você falou, é pessoal, é um momento delicado mas todo mundo passa por isso, eu tenho consciência disso, né, mas a gente só passando para viver e saber o que que é. Então, obrigada mesmo por me ouvir, por dividir esse momento, tá certo?
Nada. Sim. Exato. Nada e eu espero que você aproveite esses momentos com esses objetos, já que não tem a pessoa, aproveita isso, aproveita isso e leva as boas memórias.
É. Com certeza. Tá ótimo, obrigada, um abraço, tá? Tchau, tchau.
Ok? Nada, tchau, até a próxima.